ค่ะ สวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีครับคุณหมวกครับ วันนี้เป็นไงบ้างครับ?
วันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดิม เลย ค่ะ ร้อนแบบ ร้อนแบบหน้าร้อนเมืองไทย ไทยแลนด์เลยค่ะ ไทยแลนด์ที่แบบแท้จริง อะไรอย่างงี้ ต้องแบบคู่กับอากาศ ร้อน แล้วทางของคุณบ้านล่ะคะ วันนี้ล่ะเป็นยังไงบ้าง?
ครับผม <chuckles> ใช่ ใช่เลย โอ้ย แต่ของผมโชคดีนิดหนึ่ง ม เมื่อกี้ อ่า ฝนเพิ่งหยุดไป แต่ตก ตกไม่ได้นานมากนะครับผม ตกมานิดหนึ่ง ก็ เอ่อ ก่อนช่วงเช้า ๆ มันก็ดูอ้าว ๆ อยู่ว่า เอ มันจะยังไงว่า จะตกหรือไม่ตก แล้วสุดท้ายมันก็ตกจนได้ครับ อันนี้ดูแล้วมันกำลัง ม มันหยุดแล้ว ล เรียบร้อยแล้วล่ะครับผมวันนี้
อืม อืม อืม ค่ะ ก็
ครับ
ใช่ ก็แบบฝนก็แบบของหมวก คือแบบกรุงเทพ คือแบบฝนไม่ตกเลย <chuckles> ใช่เพิ่งตกไปเมื่อวานค่ะวันนี้แบบยังไม่มีทีท่าว่าจะตกเลย แดดก็ แดดแรงมาก อะไรอย่างงี้
<chuckles> แดดแรงมากใช่ไหมครับผม ก็คือแบบว่าอยากให้ตกนิดหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับ ดูแล้ว?
ใช่ ใช่ ๆ ๆ ๆ ค่ะ เพราะมันก็จะได้เย็นขึ้นเนาะ อะไรอย่างงี้สักแบบ 1 องศา 2 องศา ก็แบบยังดี อะไรอย่างงี้ค่ะ วันนี้ ใช่ ใช่วันนี้หมวกก็แบบ มีแบบเรื่องที่จะมาสอบถามคุณบ้านค่ะ เกี่ยวกับแบบว่าพวกเทศกาลต่าง ๆ น่ะค่ะ ก็แบบจะมาถามว่า ทำไมแบบการมีงานวัด หรือแบบงานในชุมชน อย่างเงี้ย ทำไมถึงแบบทำให้แบบคนมีความสุขได้ อะไรงี้?
ก็ยังดีเนาะครับเนาะ? ครับผม อือฮึ อืม โอเคครับ ผม ผมว่า เอ๊ย Topic นี้น่าสนใจนะครับ เพราะว่า เอ่อ พวกงานต่าง ๆ งานวัดหรืองานชุมชนพวกเนี้ย ในไทยมันก็มีแบบว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะครับเนาะ ผมว่ามัน มันดี มันทำให้เป็นแบบสีสัน หรือว่ามัน ไอ้พวกกิจกรรมบรรยากาศต่าง ๆ อะ มัน มันสนุก มันเลยทำให้แบบว่า คนอยากเข้าไปเข้าร่วม แต่ส่วนตัวของผมอะ เอ่อ อย่างถ้า ถ้าช่วงที่ผ่านมาช่วงปลายปี เราก็จะมีเป็นพวกงานลอยกระทงเนาะ เอ่อ งานลอยกระทงก็จะจัดตาม ตามแบบว่า เอ่อ ตามวัด หรืออาจจะเป็นตามแบบจุดที่เป็น อ่า จุดที่ เออ ใช่ ที่คนมาสามารถ อ่า เข้าร่วม หรือว่าไปแหล่งใกล้ ๆ แม่น้ำที่จะ อ่า ลอย ที่จะไปลอยกระทงนะครับเนาะ ใช่ ใช่ ครับผม อย่าง อย่างที่ ที่ผมไปเมื่อปีล่าสุดก็จะเป็นวัดที่แบบมีริมน้ำเนาะครับเนาะ คนก็จะสามารถ อ่า ลอยกระทงได้ ก็ เขาก็มีจัดเป็นในส่วนของคล้าย ๆ เป็นงานวัดเนาะครับเนาะ ก็มีแบบว่าซุ้มขายของแต่ละล็อก ๆ หรือว่า อ่า ร้านอาหารก็จะมีหลากหลายเนาะครับ มีทั้งก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่ของแต่ละพื้นที่เนาะครับ เป็นอาหารตามพื้นที่นะครับ แล้วก็ อะ ก็จะ ก็จะมีแบบซุ้มกิจกรรมของเด็กเนาะครับผมที่แบบว่าอะ เอ่อ เด็ก ๆ สามารถไปเล่นได้ อ่า ใช่ ปาเป้าปาลูกโป่ง ยิงปืน หรือว่ามีเป็นคล้าย ๆ รถ รถไฟที่มัน รถ รถ รถรางเนาะครับเนาะก็คือ
อา ค่ะ อา อา ใช่ อา ค่ะ อา ใช่ อา ใช่ ตามโรงเรียน อะไรอย่างงี้ ก็มีค่ะ ลอยกระทงได้ อา ค่ะ อืม อา อา ค่ะ อา ค่ะ แบบพวกปาเป้า อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม? ปาลูกโป่ง อา อา ใช่ บิงโก อะไรอย่างงี้ด้วย
อา ใช่ ๆ ก็จะทำให้แบบ เอ๊ย มันทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอะเนาะ มันก็มีแบบว่า เอ๊ย บรรยากาศมาเล่นกัน ไปเดินกัน แล้วก็มีเปิดเพลง มันแค่บรรยากาศอะ มันก็เหมือนว่า เอ๊ย ทำให้คนสนุกแล้วเนาะครับ แล้วก็ยิ่งคนมากันเยอะ ๆ อะครับ ถ้า ผมก็เลยมองว่า เอ๊ย พวกเนี้ยพวกชุมชนอะไรต่าง ๆ ก็น่าจะแบบแฮปปีที่ได้มาร่วมกันนะครับ ของคุณหมวก อ่า มีเป็นแบบรูปแบบไหนบ้างครับ ที่คุณหมวกแบบประทับใจ?
มาเล่นกัน อา ใช่ ของหมวก ก็คืออย่างที่แบบคุณบ้านพูดมาเลยค่ะ อะ งานลอยกระทงอย่างเงี้ย มันก็แบบแน่ ๆ อยู่แล้วกิจกรรม ก็คือแบบ ก็จะจัดกัน ใช่ไหมคะ อย่างของหมวกนี่ ก็คือจะมีแบบที่วัดแถวบ้าน ก็คือเขาก็จะแบบจัดงานลอยกระทงค่ะ ก็เหมือนแบบมีงานลอยกระทงมีการทำกระทงมาขายที่วัด ใช่ไหมคะ? ก็มีวัดเขาก็ขายด้วยนะคะ ก็เหมือนแบบเป็นการหารายได้เข้าวัดด้วยส่วนหนึ่ง แล้วเขาก็แบบให้แบบประชาชนมาขาย แล้วก็แบบมีของกิน อะไรอย่างเงี้ย เหมือนก็น่าจะ ก็ หมวกก็คิดว่าเขาก็น่าจะแบบเก็บค่าที่ วัดก็น่าจะเก็บค่าที่ แต่แบบไม่แพงมาก อะไรอย่างเนี้ยนะคะ เพื่อให้แบบคนแบบในชุมชนแบบมีรายได้ อะไรอย่างงี้ แล้วแบบคนก็แบบมีที่เที่ยว หรือแบบสามารถมาทำกิจกรรมกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ใช่ แล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะ พอแบบเป็นงานลอยกระทงที่วัด ใช่ไหมคะ? ก็จะแบบ ที่วัดก็จะแบบ อะ มีพิธีแบบสวดมนต์ตอนกลางคืนเนี่ยนะคะทุ่ม 2 ทุ่ม ก็แบบ อา เป็นการแบบเหมือนประชาชนแบบบางคนอย่างเงี้ย คนบางคนเขา อะ อาจจะแบบ อะ ไม่ค่อยได้แบบเข้าวัดทำบุญ อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับ เอ่อ เชิญชวนให้คนมาทำบุญ หรือว่าแบบมาสวดมนต์ สวดมนต์ร่วมกัน อะไรอย่างเงี้ย ในวันลอยกระทง อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบมีพิธีของเขา อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบ เอ่อ มันก็ทำให้คนมีความสุขด้วยแบบได้มาลอยกระทง ได้มาถ่ายรูปกัน แล้วก็แบบ อย่างที่บอกเลยว่าเด็ก ๆ ก็อาจจะแบบมีปาลูกโป่ง หรือแบบ อ่า นั่งเล่นเกมส์แบบบิงโกอย่างเงี้ย บิงโกมันก็สามารถเล่นได้ทุกคนเนาะแบบครอบครัวเล่นกับพ่อแม่ เพื่อน อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบมานั่งเล่น มานั่งหาตัวเลข กัน อะไรแบบประมาณนี้ ตอนเขาแบบประกาศ ไรเงี้ย มันก็แบบเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแล้วก็แบบ ใช่ แล้วก็เล่นกันมันก็เกิดรอยยิ้มด้วยค่ะ และอีก ที่สำคัญก็คือ แบบ มันเหมือนมันได้แบบทำบุญไปในตัวด้วยอะค่ะ ถ้าเป็นแบบงานลอยกระทงที่วัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ค่อนข้างที่จะ เออ เห็นด้วยเลยในการที่แบบวัด หรือว่าแบบชุมชน อย่างเงี้ย จะแบบจัดกิจกรรมตามแบบเทศกาลต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เหมือนแบบเป็นการให้แบบคนอย่างเงี้ย จากไม่เคยคุยกันอยู่บ้านใกล้แบบเรือนเคียงกัน ไปเจอกันอย่างเงี้ยอาจจะแบบ อ้าว เกิดการทักทายขึ้น อะไรอย่างงี้
ครับผม อืม อา ครับผม อืม ๆ ๆ ครับผม อือฮึ ใช่ ๆ ครับผม ครับ อืม ครับผม อืม ๆ ครับผม ครับ อ อา ใช่ อืม อือ ใช่ ๆ ใช่ ๆ ครับผม อือฮึ อือฮึ อืม ใช่ ๆ ผมก็เห็นด้วยเลยนะครับผมว่าไอ้อย่าง อย่างพวกงาน อ่า ต่าง ๆ หรือลอยกระทงอะ ผมว่ามันเป็นแบบว่า วิธีแบบว่า อ่า ยังไงดีว่า ร เรียก เรียกว่า ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม อ่า ทางอ้อมด้วยเหมือนกัน สมมติว่า เป็นงานลอยกระทง ใช่ไหมครับ? ที่คนต้องไปลอย อ่า สิ่งของในแม่น้ำอย่างเงี้ยครับผม ก็มีการรณรงค์ว่า เอ๊ย คุณต้องอย่าพยายาม เอ่อ ทิ้งหรือว่าใช้วัสดุให้มันเป็นประโยชน์ด้วย ไม่ ไม่ ไม่ใช่ว่า เอ๊ย อะ เป็นพวก เอ่อ พลาสติก หรือว่าเป็นพวกกระทงที่ทำตาก อ่า สิ่ง วัสดุเหลือแล้วมันก็ มันก็ทำให้เป็น อ่า เป็นโทษกับน้ำเนาะครับเนาะ ก็เลยแบบว่า เอ๊ย เขาก็มีแบบ ก ก ในส่วนของกระทงขนม อ่า เป็นกระทงขนมปัง หรือว่าอะไรรูปแบบอื่น ๆ อย่างเนี้ยนะครับผม อ่า ผมก็เลย อ่า คิดว่า ไอ้ ไอ้งานวัดพวกเนี้ย เขาแบบว่า มัน มัน มันสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมสังคมอยู่เหมือนกัน เหมือน เหมือนบอกว่า เอ๊ย งานลอยกระทง เป็นการขอบคุณแม่น้ำเนาะครับเนาะว่า เอ๊ย ที่ ที่เราใช้ทรัพยากรมาตลอดอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่า ไอ้ ไอ้พวกงานพวกเนี้ย มันก็เลยแบบว่าทำให้แบบว่ามีคนในชุมชน หรือว่าแบบว่าเข้ามาร่วมกันเยอะ เพราะว่ามัน มันทำ อ่า มันทำให้แบบว่าคนมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับผม ครับ
ใช่ค่ะ อา อา อืม อืม อืม อา ใช่ ๆ อา ใช่ อา ใช่ อา ใช่ มาร่วมทำกิจกรรมกัน ไรงี้ อา ใช่ แล้วก็มีอีกเทศกาล แบบเทศกาลแบบนางสงกรานต์ อะไรอย่างงี้ วันสงกรานต์ อะไรอย่างงี้ ใช่ หมวกก็จะแบบความทรงจำดี ๆ แบบสมัย ว สมัยแบบเด็กเนาะ ก็จะแบบ บ้านแบบบ้านแม่ บ้านแม่หมวก ก็คือแบบเป็นคนแพร่ ใช่ไหมคะ เขาก็ อ่า ก็แกแบบมีกลับบ้านบ้าง อะไรเงี้ย ช่วงสงกรานต์ค่ะ แต่ก็อาจไม่ได้กลับทุกปี ก็จะแบบเป็นความทรงจำที่จำได้ว่าแบบ เออ วันสงกรานต์ปุ๊บเอาแหละจะต้องมีแบบขบวนรถแห่แบบนางสงกรานต์ อะไรเงี้ย ทุกคนก็จะแบบ
ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับ เป็นขบวนแห่ใช่ไหมครับ? ครับผม ใช่
ใช่ ๆ ๆ แบบไปร่วมดู อะไรเงี้ย งานสงกรานต์ อะไรอย่างงี้ค่ะ ก็แบบ เออ ทุกคนก็จะมารอดูนะว่า ถนนสายเนี้ย จะแบบมีรถแห่ผ่าน ก็จะมารวมตัวกันดู แล้วก็แบบเหมือนแบบได้พูดคุยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบผู้ใหญ่ อะไรเงี้ย ญาติ ๆ อะไรอย่างเงี้ย จากที่ไม่เคยเจอ อย่างเงี้ย เขาก็จะแบบ เออ จะมารวมตัวกันบ้าน บ้านใครบ้านหนึ่ง อะไรเงี้ย แล้วก็แบบไปเล่นสาดน้ำกันด้วย อะไรแบบประมาณนี้ มันก็เป็นกิจกรรมที่แบบ เอ่อ สามารถแบบสร้างความสัมพันธ์ได้แบบเหมือนดีเลยทีเดียวอะค่ะ แล้วก็แบบเล่น ได้เล่นน้ำสาดน้ำกันด้วยแบบเด็ก ๆ มันก็สนุกนะคะคุณบ้านแบบ เออ ได้สาดน้ำกันมันร้อน ๆ เนาะ มันแบบเมษาเนาะแบบ อะ ร้อนเลยแหละ อะไรอย่างงี้ ก็แบบ ใช่ การแบบสาดน้ำเหมือนแบบระบายความร้อน อะไรอย่างเงี้ย มันก็หมือนแบบระบายความเครียดด้วย อะไรแบบประมาณเนี้ย โดนน้ำกัน อะไรเงี้ย มันก็จะเย็นขึ้นชื่นใจ แล้วแบบสาดน้ำแบบบางทีก็แบบ ต่างจังหวัดมันก็จะแบบขึ้นรถกระบะ อย่างเงี้ย มันก็แบบ เป็นแบบ เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ ในการแบบขึ้นกระบะแล้วก็แบบสาดน้ำกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ อา ได้ร่วมเล่นได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก็ได้คุยกับแบบบางทีญาติ ๆ อย่างงี้ก็แบบไม่ค่อยได้คุยเนาะ เพราะว่าแบบหมวกเป็นคนแบบ กทม. ด้วยเงี้ย กลับไปที อย่างเงี้ย ก็แบบ เออ ก็แบบเหมือนได้มีปฏิสัมพันธ์คุย เอ่อ พูดคุยกัน ใช่ค่ะ ความสัมพันธ์มันก็อาจจะแบบกระชับมากขึ้น อะไรแบบเนี้ยค่ะ ใช่ แล้วของทางคุณบ้านล่ะคะแบบมีความทรงจำดี ๆ จากงานวัด หรืองานชุมชนที่แบบประทับใจบ้างไหมคะ?
อืม อืม ๆ ๆ อือฮึ อืม ใช่ ครับผม อืม อือ ครับผม อืม ครับ อา ๆ ๆ ๆ อา ใช่ ๆ ครับผม ครับ มีโอกาสได้คุยเยอะขึ้น ครับ ใช่ สำหรับผม ผมว่า เอ่อ อ่า ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าไอ้พวกงานต่าง ๆ เนี่ยมันช่วยเสริม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบบคนในพื่้นที่นะครับผม กับ กับ กับ แบบว่ากับ อ่า สภาพแวดล้อมในส่วนของงานนั้น ๆ นะครับ อย่างเช่น แบบว่า เอ๊ย อ่า สงกรานต์ก็ได้เนาะครับเนาะ สงกรานต์ ก็แต่ละพื้นที่มันก็จะมีแบบว่า เอ่อ หลากหลายนะครับผม ผม ที่ผม อ่า เพิ่งประทับใจล่าสุดก็เหมือนว่าปี ปีที่แล้วมันก็จะเป็นพวก อ่า สงกรานต์วันไหล พอดี อ่า เพิ่งมีโอกาสได้ไปแถวปทุมนะครับ เขาก็มีแบบ เอ๊ย สามโคก หรืออะไรเงี้ย มันก็แปลว่า อ่า มันจะมีแบบเล่นน้ำแบบว่า โอ้โฮ เป็นหลังจากวันหลัก ๆ นะครับ มันก็จะเป็นแบบว่าวันรอง ๆ ก็จะมีแบบว่า อ่า โอ้ คนก็เล่นกันทั้งแบบว่าทั้งถนนเลยยาวแบบ โอ้ รถ แต่รถก็่ค่อนข้างติดเนาะครับเนาะ แล้วก็ไอ้ตรงที่มีเป็นคล้าย ๆ เทศบาลนะครับ อืม อ่า เป็นที่ว่าการอำเภอ อ่า หรือว่าเป็นสำ เอ่อ เป็นที่ว่าการอำเภอ เขาก็จะมีจัดกิจกรรมนะครับผม ก็มีแบบว่า เอ๊ย มีพิธีกรมาพูดมาอะไร แล้วก็มีเปิดเพลงนะครับ แล้วก็มีรด อ่า ใช่ มีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ว่า เออ ด้วย แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่ามา มาเล่นน้ำกันอย่างเดียวเนาะครับเนาะ ก็แบบมีรดน้ำดำหัว มี อ่า กิจกรรมแจก แจกของ หรือว่า เอ่อ มีแจกขนม หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็แปลว่า เอ๊ย มัน ไอ้พวกกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบเนี้ย มันทำให้คนใน อ่า ชุมชนแบบเข้ามาร่วมกันเยอะขึ้นนะครับ ม มัน เอ่อ ถ้าเกิดว่าพวกหน่วยงานหรืออะไรไม่ได้จัดอะ เอ่อ ประชาชนก็จะไม่ได้ ไม่ ก็จะไม่ได้มีโอกาสมาร่วมกัน มันก็เป็นต่างคนต่างเล่นเนาะครับเนาะ มันก็จะไม่มีความแบบสามัคคีแน่นแฟ้นกันเท่าไร
อือ อา ค่ะ อา ใช่ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา มันก็สนุกสนาน อา ค่ะ อา ใช่ ๆ อา ใช่เห็นด้วยเลยค่ะ มันก็จะแบบ เหมือนแบบ มันก็แบบไม่มีกิจกรรมให้ผ่อนคลายด้วย อะไรอย่างงี้ แล้วก็แบบไม่รู้ แบบบางทีอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้ด้วยว่า เออ เราจะแบบได้คุยกันเมื่อไหร่ หรือแบบห่าง ๆ กันบางที อย่างเงี้ย แบบญาติห่าง ๆ กันอย่างที่หมวกบอกอะค่ะ กลับต่างจังหวัดกันที ถ้าไม่มีกิจกรรมมาคอยแบบสร้างสัมพันธ์อย่างเงี้ย มันก็แบบ เออ อะ เราอาจจะแบบไม่ได้ไม่เคยคุยกันเลย ด้วยซ้ำจนถึงทุกวันนี้ แต่พอมีกิจกรรมปุ๊บมันก็ อะ ได้คุยได้ช่วยเหลือทำโน่นทำนี่ร่วมกันมันก็ อะ เกิดเป็นความ
ครับผม ครับผม ใช่ ใช่ครับ
ช เอ่อ เขาเรียกว่าเกิดเป็นความแบบสัมพันธ์ที่แบบดีต่อกัน อะไรอย่างงี้ ใช่
ครับ ใช่ ๆ ช่วยเชื่อมสัมพันธ์เนาะบางทีแบบว่า เอ๊ย ญาติพี่น้องกันบางทีเราบาง บางคน หรือบาง บางฝั่ง บ อ่า เราไม่เคยเจอเราไม่ได้มีโอกาสได้คุยนะครับว่า พอมีพวกงานอะไรต่าง ๆ ที่แบบว่า เอ่อ ไปร่วมด้วยกันก็มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นเนาะครับเนาะ
อา ใช่ค่ะ อา ใช่ ใช่ เห็นด้วยเลยค่ะแบบบางทีอย่างเงี้ย งานลอยกระทงอย่างที่คุณบ้านกล่าวมา ใช่ไหมคะ? มันก็จะมีแบบประกวดแบบนางนพมาศ อย่างเงี้ย เราก็แบบ อ่า ไปช่วย หมวกก็แบบไปช่วยแบบเพื่อนแบบแต่งตัวแบบลูกเขาแบบ อะไร แบบประมาณนี้ ก็แบบช่วยแบบแต่ง ๆ นิดหน่อย อะไรเงี้ย แบบไปช่วยแบบร่วมเชียร์ร่วมแบบส่งแรงใจ อะไรอย่างงี้ ประกวดบางทีก็แบบซื้อแบบพวงมาลัยแบบไปห้อย ห้อยคอน้อง อะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วน้องก็แบบดีใจ อะไรอย่างงี้ ใช่ มันก็แบบ มันก็สนุกดีนะคะ
ผม อา ใช่ ๆ อืม ครับผม ครับผม อา เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ ครับผม มันก็ทำให้แบบ เอ๊ย อะ เชื่อมสัมพันธ์กันได้คุย มีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยกันอีกนะครับเนาะ ก็เลยแบบ โอ้ อะ เลย ล ผมเลยคิดว่า เฮ้ย ไอ้พวกงานตามเทศกาลต่าง ๆ ของประเทศไทยเนี่ยว่ามัน มันก็ มันก็ควรจะมีจัดอยู่เรื่อย ๆ อยู่แล้วเนาะครับเนาะ แล้วก็แบบว่า เอ่อ ควรทำให้ต่อเนื่องเนาะครับเนาะ จะได้แบบว่า เพราะว่าบางที ว เวลาเรา ถ้าเรา ถ้าเราสังเกตได้อย่างช่วงไอ้อะไรนะ โควิด อะไรที่แบบว่าพอไม่มีงานพวกเนี้ย คนก็กร่อยกันหมดเลยเนาะครับเนาะแบบว่า เฮ้ย ไม่ได้ อ้าว อ ก อ่า โดนที่ได้ ไอ้พวกเทศกาลพวกเนี้ยโดนงด เพราะว่าแบบว่ามัน อ่า มัน มันมีเหตุจำเป็นเนาะครับเนาะว่าแบบว่า เออ
อา ใช่ ใช่ค่ะ อืม อา ใช่ แบบไม่ แบบให้หลีกเลี่ยงเนาะ แบบว่าไม่ให้เข้าใกล้กัน อะไรอย่าง งี้
อืม ใช่ ๆ ผม ผม อ่า เหมือนว่า ร เราสัมผัสได้โดยตรงเลยว่า พอเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ออกไปปฏิสัมพันธ์ ไม่ได้แบบว่าไป ไปร่วมกิจกรรมตรงเนี้ย โอ้ เราก็ค่อนข้างแบบว่ามัน มันเหงา มันเบื่อเหมือนกันนะครับเนาะแบบว่า เฮ้ย
ค่ะ ใช่ มันไม่รู้มันจะทำอะไรเนาะ
อืม ใช่ แล้วก็ไม่รู้ว่า เฮ้ย เรา เราทำอะไรดีเนี่ยแบบว่า อืม แล้วพอเรา พอหลังจากที่ อ่า ม เมืองเปิดเนาะครับเนาะ หลังจากโควิดตอนนั้นน่ะ พอคนได้กลับมาแบบ ป ปรกติ ผมว่าผู้คนก็แฮปปีขึ้นแบบว่า ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนช่วงที่แบบว่าไม่มี ออกไปก็ไม่ได้เนาะ เออ หรือว่าช่วงหนึ่งที่ออกไปได้แล้วงานก็ยังงดจัด ผมว่าฟีลลิงมันต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะครับเนาะ
อา ใช่ ใช่ค่ะ มันก็จะแบบว่าแบบเบื่อ ๆ มันไม่มีอะไรทำด้วยนะคะ ถ้าแบบ ถ้าที่แบบคุณบ้านยกมาว่า เออ มันก็จะแบบ ฟีลแบบ เอ๊ย มันไม่รู้จะทำอะไรดี เทศกาลก็ไม่มี อะไรอย่างเงี้ย หรือแบบ จะเป็นแบบคอนเสิร์ตเอง อย่างเงี้ย ก็งดหมดที่ว่าแบบมันทำให้คนแบบสนุกสนาน หรือว่าแบบมารวมตัวกันแบบในการดูคอนเสิร์ต หรือว่าแบบกิจกรรมแบบปีใหม่ อย่างเงี้ย ช่วงนั้นเหมือนมันก็มีงด ใช่ไหมคะ? แบบปีใหม่แบบไม่จัด ไม่จัดแบบเคานต์ดาวน์ร่วมกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าแบบ เออ มันก็จะแบบเมืองมันก็จะเหงา ๆ
อืม ๆ ๆ ใช่ อืม ใช่ ๆ ครับผม ใช่ ๆ ๆ อืม เงียบเหงาเนาะครับเนาะ เออ ขนาดแบบ อ เพราะเราแบบเหมือนเราอะ เราเคยทำกิจกรรม เราเคยได้ไป เราเคยสัมผัส พอมันไม่มีจริง ๆ โอ้ มันก็เงียบ ๆ เหงา ๆ แล้วเราก็อยากให้มันแบบกลับมา แล้วก็แบบจัดอย่างต่อเนื่องเนาะครับเนาะ
ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ เห็นแบบค่อนข้างเห็นด้วยเลยค่ะ ว่า เออ เป็นก็ควรแบบ เอ่อ จัดต่อเนื่องดีกว่า เพราะมันเป็นการแบบเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ในครอบครัวแบบในเพื่อนเราเอง ก็แบบมันก็ช่วยนะคะ ในการแบบ เออ แบบไปไหนบางทีก็แบบหมวกก็มีค่ะ แบบบางทีแบบวันลอยกระทงอย่างงี้ ก็จะแบบบางทีก็แบบไม่รู้จะไปลอยไหนก็ไปถามเพื่อนแหละ "วันนี้ไปลอยไหนดี" อย่างเงี้ย ก็จะแบบไปลอยกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็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
ครับผม อืม อือฮึ ใช่ ใช่
ใช่ ดีไปอีกแบบหนึ่งตรงที่ว่า เออ อย่างน้อยแล้วก็แบบ เอ่อ ได้มาเจอกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผม อา ครับผม ก็เนาะ ผ ผมว่าไอพวกงานพวกเนี้ยมันก็ควรแบบ อืม มีอย่างต่อเนื่องเลย เพื่อที่จะได้แบบว่าชุมชนมัน มันคึกคักด้วย แล้วมันเหมือนว่ามีกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับผม โอ้ วันนี้ก็ ผมว่าสนุกมาก ๆ เลยครับคุยกับคุณหมวกในเรื่องประเด็นพวก เอ่อ งานต่าง ๆ งานชุมชนนะครับ ก็ยังไงก็ว่า คิดว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้มาคุยกันเรื่อง Topic อื่น ๆ อีกนะครับผม
ใช่ ๆ อา ได้ค่ะ ขอบคุณ คุณบ้านมากค่ะ ที่แบบมาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับพวกงานวัด งานชุมชนค่ะ วันนี้ก็แบบสนุกมาก ๆ เลยค่ะ
ครับ โอเคครับ ขอบคุณมากเลยครับ
ค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ